Mhm, mhm. Also ja, genau, was du schon gesagt hast. Also, du hast halt komplett recht, dass man also, ich habe halt gemerkt, dass ich halt ein Student geworden bin, dass ich viel mehr also, dass ich halt ein Erwachsener bin und halt viel mehr Verantwortung tragen muss für mich selber, so und, ja, so was ich halt so fühle, wenn ich halt so 'n Fehler mache, ist es ist so, wie soll ich das, äh wie soll ich das erklären? Es ist so ein mentaler es ist so ein so eine menta mentale Blockade so, in meinem Kopf. Warum hast die wa du kö wenn wenn du diesen Fehler gemacht hast, dann kannst du ja nicht mehr weitergehen, so. Das ist das ist ein das ist eine Schande, so. Es ist so extrem, aber es ist halt wie sagt man das? Es is e es drückt mich halt innerlich, so richtig hart, so, ja, in meinem Magen, so. Also, ich merke halt, dass ich diesen Fehler gemacht habe und danach denke ich mir so: „Oh, nein, warum habe ich das gemacht?“ Und da habe ich halt so kriege ich auch so Angstgefühle, so dieses Fight or fl äh, Flight Modus ist Und dann kriege ich halt so also, keine Panikattacke, aber dann kriege ich schon etwas Panik, so. schreiben.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Okay. Also, ganz ehrlich, du darfst diese Gefühle alle akzeptieren. Sie zeigen dir ja, anscheinend ganz klar, wie dein Körper auf bestimmte Dinge reagiert und du merkst ja selber, das ist vielleicht nicht das, was du für dich möchtest und es ist trotzdem okay, diese Gefühle erst mal zu akzeptieren. Denn wenn man versucht, gegen anzukämpfen, wird 's nur schwieriger. Ähm, also, es kann auf jeden Fall helfen, erst mal zu akzeptieren: „Okay, diese krassen Gefühle sind jetzt da.“ Ähm, du kannst dir im Kopf sagen: „Ich weiß, warum es passiert. Mein System ist darauf getrimmt, so zu funktionieren.“ Und dass du versuchst, es so 'n bisschen einzuordnen, das kann helfen, dass man schneller wieder von loskommt, weil man's einmal so eingeschachtelt hat, weil man gesagt hat: „Okay, ich weiß, was grade passiert. Mein Nervensystem reagiert wieder, äh, auf etwas, was antrainiert wurde. Okay, das passiert grade. Ähm, ich darf akzeptieren, dass dieses Gefühl grade hier ist, ähm, aber es muss mir nicht wichtig sein grade.“
Ah. Mhm. Also, halt, dass ich das sozusagen wirklich nicht so, wie heißt das, rausschmeiße oder ignoriere, sondern das akzeptiere und verinnerliche, dass ich diese Gefühle grade habe und sie dann später halt sortiere, sozusagen.
Mhm.